ต้องบอกเลยนะครับว่า ช่วงนี้รู้สึกว่าหมดพลังครับ หมดไฟ โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกาย ชอบออกกำลังกายครับเป็นประจำแบบว่า คือทีเนี้ยพอออกมาได้ระยะ 1 อะครับ มันรู้สึกว่า เอ๊ะ รู้สึกว่าหมดไฟ แต่แบบขี้เกียจ ออกไปแล้วอะครับ คือมันไปออก มันก็ทำอะไรเดิม ๆ อย่างเงี้ยอะครับ คือ มันไม่มีแรงจูงใจ แล้วผมก็เริ่มหยุดไปอย่างเงี้ย หยุดไปหลายวัน หลายวัน จนกระทั่งหลัง ๆ มา ชักจะเริ่มไม่ได้ไปแล้วอย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ย พอจะมีอะไรไหมครับ ที่จะแบบมีเป็นแรงจูงใจให้ผมอะ กลับไปออกกำลังกายอีกครั้งบ้างครับ พอจะแนะนำได้ไหมครับ? อือฮึ
ครับ อืม อืม อืม <smacks lips> ครับผม เอ๊ะ อันนี้นี่ขอ ส ขอสอบถามหน่อยครับว่า คือไอ้สาเหตุที่ทำให้เราหยุดไปเนี่ย คือมันเป็นพวกสาเหตุ ของเรื่องงาน หรือว่าเรื่องอะไรเหรอครับผม ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เอ๊ย เวลาเราไม่ค่อยมีตรงเนี้ยครับ?
จริง ๆ แล้ว จริง ๆ ก็มีเวลานะครับ คือ คือมันสาเหตุหลัก ก็น่าจะมาจากความเบื่ออย่างเงี้ยครับ แล้วก็ความขี้เกียจครับ ซึ่งบางทีนอนแล้ว ก็คือขี้เกียจลุกไปอย่างเงี้ยครับ คือแล้วก็บางทีก็ว่าจะลุกไป แต่ก็เปลี่ยนไปเป็นดูหนังอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยแบบ เออ มัน มัน มันไม่รู้จะแบบ
อืม อ๋อ ครับ <laughs>
ฉุดตัวเอง ที่จะออกจากบ้านอะไปออกกำลังกายได้ยังไงเงี้ย พอจะมีแนะนำบ้างไหมครับ? ให้แบบผลัก ผลักดันตัวเองออกไปออกกำลังกายได้ครับ
อืม อืม อือ ๆ อืม ๆ อันเนี้ย อันเนี้ยอยากถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ คือ ตอนที่คุณเริ่มออกกำลังกาย เนี่ย คือคุณเนี่ย เริ่มที่จะออกกำลังกายเพราะอะไร? ก็คือเป้าหมายของการออกกำลังกายของคุณที่ ด ทำมาโดย ตลอดเนี่ย มันคืออะไรล่ะครับ อะไรที่เรารู้สึกว่าเราออกเพราะสิ่งเนี้ย?
จริง ๆ แล้ว คือ เป้าหมายหลักของผมเลยนะครับในการออกกำลังกาย ก็ อ เอ่อ อยากสุขภาพดีครับ เรื่องสุขภาพนี่แหละ อยากสุขภาพดีไม่ได้แบบว่า อยากจะแบบมีกล้ามมีอะไรมากมายครับ แค่แบบว่าออกให้มีสุขภาพดี แล้วก็แบบ เออ กระฉับกระเฉงเนาะแบบน้ำหนักไม่เยอะจนเกินไปอย่างเงี้ย แค่เนี้ยก็เพียงพอแล้วครับ แต่ว่าพอสมมุติว่า ตอนที่หยุดมาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนน้ำหนักอะ มันเพิ่มขึ้นด้วยอะครับ แบบนี้มัน <tsk> ก็ไม่มีแรงจูงใจ แล้วพอน้ำหนักเพิ่มขึ้น มันก็กลายเป็นขี้เกียจครับ เพราะว่าในการที่จะกลับไปออกอีกทีมันก็เหนื่อยมาก ๆ เลยครับ อย่างเงี้ยควรที่จะทำยังไงดีอะครับ?
ครับ อืม ครับ ครับ อืม อ๋อ อืม อืม <smacks lips> อันเนี้ยผมมองว่า เราเนี่ยให้เอาจุดนี้แหละครับ มาตั้งเป็นเป้าหมายของตัวเองเนาะ คือข้อดีของอย่างหนึ่ง ก็คือเราเนี่ย เอ่อ มีการออกกำลังกายไปแล้วระดับหนึ่ง ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย เราลองเปลี่ยนมุมมองเป้าหมายของตัวเองดูไหมครับ? จากเดิมเราอยากจะ อะ ปรับเป็น อะ แต่เดิมก็คือเราเนี่ยอยากจะมีสุขภาพดี มีอะไรที่ดีเนาะ อันเนี้ยเราก็ตั้งเป้าหมายง่าย ๆ เลยครับ คือเราเนี่ยจะกลับไปเป็นตัวของตัวเอง ณ เวลาหนึ่งที่เราคิดว่าเนี่ยเป็นเวลาที่ดีที่สุดของร่างกายเราแล้วครับ คือเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแบบ อะ มีการแปะรูปตัวเองเอาไว้ที่ ที่เราเนี่ยมองเห็นง่าย ๆ หรือว่าจะเป็นการตั้งรูปตัวเองก็ได้ครับ อาจจะเป็นวอลล์เพเปอร์ในหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกก็ได้ เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย ได้มีการเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่า เฮ้ย ฉันในเวอร์ชันนั้นเนี่ย มันดีกว่าเวอร์ชันที่เราเป็นอยู่ ณ ตอนนี้ยังไง ซึ่งความต่างเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มากมายถึงขนาดว่า อุ๊ย ตอนนั้นแบบสุขภาพดีมาก ทำอะไรก็ดูดีไปหมด อะไรอย่างเงี้ย แต่คืออันเนี้ยมันก็ยังจะพอเป็นหนทางเล็ก ๆ ให้เราได้ครับว่า เอ๊ย ตอนนั้นเนี่ย เราดีมากนะ เราไม่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้จริง ๆ เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย อ่า อันเนี้ยก็อยากจะถามเลยครับว่า ในตอนที่คุณ ที่คิดว่าตัวเองดีที่สุดเนี่ย มันเนี่ยมีความแตกต่างจากตอนเนี้ยเยอะไหมครับ?
ครับ ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อา ฮึ ครับ อือ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อา โอ้โฮ เยอะมากเลยครับ ตอนที่ ออกกำลังกายแบบฟิต ๆ นะครับ โอ้โฮ ร่างกายดีมากเลยครับ คือแทบจะไม่มีไขมันเลยครับ แล้วก็แบบว่ารู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยกระฉับ กระเฉงครับ แข็งแรง ทำงาน ได้นานครับ อึดขึ้นครับ แล้วก็แบบ โอ้โฮ ไม่ว่าจะเป็นงานไปสังสรรค์ปาร์ตีนี่ ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ได้นาน แล้วก็แบบ อ่า รู้สึกว่า มันแบบร่างกายมันดีครับ แล้วพวก อย่างพวกไข้หวัดพวก อะไรอย่างเงี้ย คือตอนช่วงออกกำลังกายนะครับ ไม่เป็นหวัดเลย เป็น เป็นหลายปีติดต่อกันเลยครับ เป็นแบบ 6-7 ปี อย่างเงี้ย มันก็รู้สึกว่า เราแบบแข็งแรงครับแบบเนี้ย พอตอนเนี้ย กลับมาที่ตอนนี้ครับ มันรู้สึกว่าเริ่มจะเจ็บ ๆ ออด ๆ แอด ๆ แล้วครับ เริ่มจะแบบ เหมือนกับป่วยง่ายด้วยครับ คือมันรู้สึกไม่มีพลังเลยอย่างเงี้ย แล้วอย่างงี้เราจะเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนดีครับ? คืออย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราแบบเพื่อน ๆ อย่างเงี้ย ช่วยได้ไหมครับ?
อืม อืม ครับ <chuckles> ครับ อืม อ่า ถ้าเกิดเป็นในเรื่องเนี้ย จริง ๆ แล้วต้องบอกว่าสังคมเนี่ยมีส่วนครับ คือมันก็เป็นอีก หนทางหนึ่งที่จะทำให้เราน่ะ มีกำลังใจในการไปออกกำลังกายแล้วกันครับ คือส่วนแรกที่สำคัญเนี่ย มันก็คือเริ่มจากตัวของเราเองเนี่ยแหละครับ ถ้า เกิดคุณเริ่มรู้สึกว่า เฮ่ย ร่างกายเราเริ่มแบบป่วยเจ็บง่าย ออด ๆ แอด ๆ แล้วเนี่ย ผมอยากให้มองว่า <clears throat> มันเป็นเพราะในเรื่องของความยืดหยุ่นของตัวเราเองเนี่ยแหละครับ หรือว่าจริง ๆ ถ้าจะให้ดีเนี่ย เรา จะไม่ควรโทษตัวเองเลยครับ แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบตัวเองเสียดีกว่าครับ ให้เราเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายใหม่เลยครับ เพราะว่าเราในตอนนี้กับในตอนนั้นเนี่ย อายุก็ค่อนข้างอาจจะห่างกัน อ่า ภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ย มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเนาะ มันก็อาจจะมีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เราจะเอาไปเทียบกับตัวเองเมื่อแบบ อา เมื่อหลายปีก่อน มันก็คงเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำครับว่า ให้เราเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ลองดูครับ คือแต่เดิมที่เรามีแรงเนี่ย การที่เราตั้งเป้าหมายใหญ่ ๆ เนี่ย เรามีแรง ใช่ไหมครับ แต่ว่าพอ โตขึ้นเนี่ย ภาระหน้าที่ มันก็เยอะขึ้น อะไรมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน บางทีการตั้งเป้าหมายใหญ่ ๆ เหมือนเดิมเนี่ย มันอาจจะใช้ได้กับเราเนี่ย ไม่เป็นผลดีเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <clears throat> การที่เรามีการตั้งเป้าหมาย ให้มันเล็กลงนะครับ ให้เราเนี่ยสามารถพบเห็นได้ในระยะเวลาแบบ 1 สัปดาห์ หรืออาจจะเป็นครึ่งเดือน อย่างเงี้ยครับผม มันเนี่ยก็จะทำให้เรา รู้สึกว่ามีกำลังใจได้อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าการที่เราทำนะครับ แล้วเราเห็นถึงการพัฒนาของตัวเองเนี่ยครับ ต้องบอกว่ามันก็เป็นปกติครับ ที่จะทำให้เรา รู้สึกมีกำลังใจในการสู้ต่อไปเรื่อย ๆ ครับผม แล้วอย่างเงี้ย คุณเคยลองกำหนดเป้าหมายตัวเองไหมครับ ให้มันแบบจากเดิมที่แบบว่า อา ใหญ่ ๆ มากลายเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถเห็นได้ง่าย ๆ อย่างเงี้ยครับ?
อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อื้อฮือ ครับ ครับ อืม อืม ครับ อืม อืม อือ ครับ อืม ครับ ครับ ก็จริง ๆ ก็เคยลองนะครับตอนสมัยที่ ออกกำลังกาย แต่ ณ ปัจจุบันก็ยากที่การเริ่มต้นเนี่ยแหละครับ ก็ได้วางแผนอยู่นะครับว่า มีการวางแผนตั้งเป้าหมาย เริ่มตั้งเป้าหมายแล้วครับ ก็เริ่มจากเล็ก ๆ เนี่ยนะครับ วันละแบบนิดหน่อยครับ ซึ่งบางทีก็แบบว่าคือรู้สึกว่า ร่างกายอะมันก็แบบไปออกนิดหน่อย มันก็รู้สึกว่าเจ็บปวด แล้วก็อ่อนล้าแบบเมื่อยล้า บางทีก็ เกิดอาการบาดเจ็บด้วยครับ แบบถึงขั้นบางทีอะ ไม่อยากจะออกไปแล้วครับ คือมัน <tsk> คิดไปคิดมาก็แบบว่า โอ้โฮ คือต้องเดินทางต้อง อะไรเงี้ย แล้วอย่างงี้มันจะมีวิธีไหมครับ ที่เราแบบไม่ต้องออกไปข้างนอก แล้วเราแบบออกกำลังกายในบ้าน อย่างเงี้ย ง่าย ๆ อะ มีเทคนิคอะไรแนะนำบ้างไหมครับ?
อืม อืม อืม อ้อ จริง ๆ มีเยอะเลยครับผม ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะออกกำลังกายง่าย ๆ นะครับ แล้วให้เราเนี่ย ดูที่ตัวเราเองก่อนว่า แต่เดิมเนี่ยเราเป็นคนออกกำลังกายแบบไหน? ถ้าเกิดว่าแต่เดิมแล้วเนี่ย เราเป็นคนที่วิ่ง แฮเนี้ยก็อาจจะพอได้เนาะ ที่เราแบบอาจจะซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า หรือว่าจะเป็นลู่เดินไฟฟ้าเนี่ยเอามาไว้ในบ้านของเราอะครับ อันเนี้ยมันก็ยังจะพอช่วยได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนเราอาจจะวิ่งเยอะ แต่พอมีลู่วิ่งไฟฟ้าเนี่ย เราอาจจะจากเดิมที่ไม่เคย วิ่งเลย การที่เราเอาตัวเองขึ้นมาวิ่งได้สักอาทิตย์ละวัน หรืออาทิตย์ละ หละ หลักเป็น หลักเป็นชั่วโมงเงี้ย ก็ได้ อันเนี้ยมันก็ยังพอให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่า เดิม โดยที่แบบจากเดิมที่เราไม่ออกเลย เราก็ อ่า อาจจะมีการออกมาเพิ่มขึ้น อะไรเงี้ย อ่า มันก็ดีครับ หรือว่า การที่เราเนี่ยเป็นคนที่มีการไปเวตเทรนนิง เงี้ยเนาะ อะ แต่เดิมเราไปฟิตเนส เงี้ย อ่า เดี๋ยวนี้ไม่มีเวลา หรือว่าความขี้เกียจ ไรเงี้ย อา อาจจะเป็นซื้อมาไว้ที่บ้าน หรือว่าจะเป็นซื้อไปไว้ที่สวนหย่อมของเราก็ได้ครับ แบบว่า ถ้าวันไหนเรามีไฟมีกำลังใจ เงี้ย อา เราก็เดินไปเล่นที่สวนหย่อมเรา ว่าง ๆ เนี่ยก็อาจจะหยิบมายกก็ได้สักเล็กสักน้อย อะไรเงี้ยครับ เพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่า เรา เนี่ยได้ออกกำลังกายบ้าง หรือไม่ก็จะเป็นการที่เราเติมทุก ๆ อย่างเข้าไปในกิจกรรมเล็ก ๆ จากแต่เดิมเนี่ยที่เราแบบนอนดูทีวีตลอด ใช่ไหมครับ ก็อาจจะเป็นลุกมาบ้าง อะไรเงี้ย ลุกขึ้นยืน เดินออกไปนั่นไปนี่ เดินออกไปสูดอากาศสัก 15 นาที คือ มันคือหลักการเดียวกันกับการทำงานนะครับ พอเราทำงานไปนาน ๆ เราก็ต้องลุกบ้าง ใช่ไหม เช่นเดียวกันครับกับการที่เราแบบ ติดเตียงนอนแบบดูทีวีเงี้ย เราก็พักบ้างก็ได้ครับ พัก ออกไปเดิน อะไรเงี้ย เออ แล้วอย่างเงี้ย พฤติกรรมตอน อยู่บ้านที่คุณไม่ออกกำลังกายของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้างล่ะครับ?
ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อะฮะ ครับ ครับ อือฮึ อืม ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อื้อฮือ ก็นี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นดูหนัง ดูซีรีส์ เล่นเกมครับ แล้วก็นอกจากนั้น ยังกินอีกนะครับ คือพอ แบบพอว่างก็แบบหานู่นหานี่มากินจุ๊กกินจิ๊บครับ ก็กลายเป็นแบบว่า น้ำหนักก็ยิ่งเพิ่ม ๆ คือตอนเนี้ย ก็กำลังคิดว่าจะซื้อลู่วิ่งอะ ตามที่คุณแนะนำอะครับ แต่ทีเนี้ย ก็คือมันก็เริ่มกังวลอีกครับว่า ลู่วิ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงมากเลยครับ แบบเนี้ยมันมีตัวที่แบบไม่แพงไหมครับ? หรือว่าคือเราจะทำยังไงทดแทนได้บ้างไหมครับ? หรือว่าเราที่จะแบบเวตเทรนนิงแทนดีครับ? หรืออาจจะแบบว่าดูยูทูบ อะไรเงี้ย พอจะช่วยได้ไหมครับ? ที่เขาแบบมีการออกกำลังกาย เพราะว่าบางครั้งก็กลัวออกผิดท่า อะไรเงี้ยอะครับ ซึ่งการออกเอง มันก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันนะครับ อย่างงี้มีเทคนิค อะไรแนะนำไหมครับ? อะฮะ
อืม อ้อ อืม ครับ อืม อืม อ๋อ อืม อัน อ่า อันเนี้ยอะเข้าใจได้เลยครับ เพราะว่าบางที ลู่วิ่งหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เนี่ย ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะ ใช่ไหม ทีเนี้ยถ้าเกิดเรากลัว ในเรื่องงบประมาณว่า เฮ่ย ซื้อมาอาจจะไม่คุ้ม หรือว่าอาจจะ ใช้แล้วเราแบบ อะ ไม่ ไม่ ดูแบบ อะ เสียเงินไปเปล่า ๆ อะไรเงี้ย ผมแนะนำว่า ถ้างั้นเราก็เริ่มจากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนก็ได้ครับผม อย่างเช่น แต่เดิมแล้วเนี่ยจากบ้านเราที่เราเคยอยู่เฉย ๆ เนาะ อะ แล้วเราเป็นคนวิ่งเนี่ย อาจจะเป็นการออกไปเดินสูดอากาศแถวบ้าน หรือว่าจากเดิมเวลาไปร้านสะดวกซื้อ หรือไปกินข้าวเนี่ย เราก็จะใช้แบบการสั่ง หรือว่าอะไรงี้เนาะ ก็เปลี่ยนเป็นเราเนี่ยก็เดิน ใช้เวลาเดินออกไปบ้างก็ได้ครับ ไปซื้อน้ำ ซื้ออะไรสักเล็กสักน้อย คือให้เราเนี่ยมีการปรับตัวเอง ให้ ทุกการออกกำลังกาย หรือว่าการใช้แรงเนี่ย มันเข้ามามีส่วนในทุก ๆ กิจกรรมของเราอะครับผม อย่างเช่น การเดินออกไปนั่นไปนี่เล็ก ๆ น้อย ๆ เนี่ย มันก็ยังพอช่วยเราได้ครับ หรือว่าถ้าเราอยากจะดีขึ้นมาหน่อยเนี่ย ผมว่าอุปกรณ์อย่างเวตเทรนนิงนะครับ ช่วงเนี้ย ราคาของลูกเหล็กเนี่ย มันค่อนข้างถูก เพราะว่าเขาสามารถผลิตได้หลายชิ้นเนาะ คนมีความต้องการสูงขึ้น ราคาของก็ถูกลง มันก็เป็นเรื่องปกติครับ อันเนี้ยมันก็ยังจะพอช่วยให้เราเนี่ย สามารถได้ออกกำลังกายง่าย ๆ ในบ้านได้อยู่บ้าง คือทุก ๆ อย่างนะครับ ใน ในร่าง ใน ในบ้านเรา ทุก ๆ กิจกรรมของเราอะ คือมันสามารถเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเข้าไปได้หมดเลยครับ คือหลัก ๆ ก็คือเล็ก ๆ น้อย ๆ สิ่งที่เราทำเนี่ย คือ มันก็คือการออกกำลังอะครับ อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถปรับตัว หรือว่าปรับให้มันเข้ากับกิจกรรมของเราได้มากน้อยแค่ไหนครับผม
ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ อือฮึ ครับ เออ อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม วันนี้ โอ้โฮ ที่คุยมาก็คือได้สาระความรู้เยอะเลยครับ แล้วก็เทคนิคในการที่เราจะออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเวตเทรนนิงอะไรต่าง ๆ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ ครับ
ครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับผม ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณเช่นกันนะครับ สวัสดีครับ